จริง ๆ มันก็ช่วยได้ครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันก็คงไม่มีอะไรดี ไปกว่า การที่เราพยายามจะอยู่ในสภาวะที่มันพร้อมเพรียงต่อการนอนน่ะมากกว่า คือมันช่วยลดอาการนอนหลับของเราที่มันไม่ค่อยดีแค่นั้นเอง แต่มันไม่ได้ช่วยเราได้แบบ ให้เราแบบ เอ่อ ไม่ได้มีผลต่อการจ้องมือถือ อะไรขนาด นั้น ครับผม ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราเว้นจากมือถือไปเลยเนาะ สัก 0.5 ชั่วโมงก่อนจะนอนจริง ๆ ก็ได้ ซึ่งจริง ๆ ตรงนี้เนาะ มันก็แล้วแต่คนแล้วแหละครับว่า เราจะทำยังไง? บางคนก็เลือกที่จะแบบ อะ หักดิบ นั่งสมาธิไปเลยตรง ๆ แล้วบางทีเราก็จะรู้สึกง่วงเนาะ แล้วเราก็จะไปนอนได้เอง อะไรประมาณเนี้ย มันก็ได้ครับ แต่ทีเนี้ย อยากจะขอสอบถามนิดหนึ่งเนาะ แล้วถ้างั้นน่ะครับผม คือ พฤติกรรมในช่วงแต่ละวันของเราเนี่ย เป็นยังไงบ้าง? การทานอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ย ช่วงกี่โมง? แล้วก็เราดื่มกาแฟไหม? แล้วถ้าเราดื่มเนี่ย เราดื่มกาแฟกี่แก้ว? ช่วงไหนบ้าง? พอจะบอกได้ไหมครับผม?
เออ ค่ะ อืม อือ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ ได้ค่ะ ก็คือดื่มกาแฟเนี่ย เมื่อก่อนดื่มวันละ 1 แก้ว หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนาะ แต่ช่วงนี้ก็จะเพิ่ม เพิ่มช่วงกลางวันไปด้วย แล้วก็เพิ่ม ช่วง บ่าย ๆ เย็น ๆ นะคะ ประมาณ ประมาณ 15:00 15:00 เย็น สี่โมง นะคะ ราว ๆ นั้นเนาะ ก็เพิ่มเป็นวันละ 3 แก้วนะคะ แล้วหลังจาก นั้น เนี่ย เวลาทานข้าวเนี่ยช่วงเนี้ย เหมือน เหมือนเวลามันขยับเนาะ แล้วแต่ แล้วแต่งานเสร็จนะคะ เราอะไม่ได้ทำกับข้าวมา โอ๊ย เป็นเดือนแล้วมั้ง คือ ปกติอะ ถ้าช่วงเย็นเราว่างนะคะ 4 ซ้า 5 โมงเย็นเนี่ย เราก็จะแบบ เออ ทำกับข้าวไว้ให้แบบคนที่บ้านแล้ว แต่ว่าช่วงเนี้ย มันมีงานเยอะเนาะ ก็เลย เออ ฝากคุณสามีไปซื้อกับข้าว ซึ่งก็แล้วแต่ว่า เขาจะออกไปซื้อแล้วกลับมากี่โมงเงี้ย บางที อาจจะแบบ 19:00 กว่าจะได้ทานข้าวเย็นเนี่ยนะคะ ดังนั้นก็เลย เออ เหมือนกับว่า บางทีเวลามันไม่ค่อยแน่นอนนะช่วงเนี้ย 19:30 อย่างเงี้ยค่ะ หรือบางที เรามีงานพิเศษ ใช่ไหมคะ ในเมือง คือบ้านเราอะ อยู่ นอกเมือง เราก็ ต้องรีบไปนะคะ เพราะว่า เอ่อ ทานข้าว ข้าว ทานข้าว เย็น ไม่ทัน ก็จะต้องมาทานหลังจากที่เราเลิกงานเสริมเนี่ยเสร็จแล้ว ก็ประมาณ 21:00 กว่า ค่ะ ประมาณเนี้ย อืม ไม่ค่อยเป็นเวลาเดี๋ยวเนี้ย อือ
อืม อืม อื้อฮือ อือ อือ อือ อืม อือ อือ อือ ๆ ๆ

มีปัญหาอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยค่ะ คือโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะ รู้สึกว่า ช่วงเนี้ยเวลาที่เราจะนอนน่ะค่ะ มันนอนยากเนาะ จากเดิมที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย ตัวเองอะไม่ ไม่ใช่คนที่นอนยากขนาดนั้นนะคะ ทีเนี้ยช่วงหลัง ๆ อะค่ะ สังเกต ว่า พอเราจะนอนเนาะ เราก็ กลิ้ง ซ้ายกลิ้งขวา กลิ้งหน้ากลิ้งหลัง กลิ้งไปทั่วเตียงแล้วนะคะ มันก็ยังแบบนอนไม่หลับอะ มันหลับยากจริง ๆ หรือบางวันนะคะ พอเรานอนไปแล้วอะ ก็สะดุ้งตื่นแบบตอนกลางคืนบ่อย ๆ บ่อยด้วยนะคะ เราก็เลยคิดว่า เอ๊ะ หรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงก่อนนอนเนี่ย เราไม่ผ่อนคลายมากพอหรือเปล่า? มันเลยทำให้แบบพฤติกรรมการนอน ของเรา เปลี่ยน เงี้ยค่ะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เนี่ย เราก็คงจะแบบเหมือนตาลึกตาโหล แล้วไปทำงานค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีสติเบลอ ๆ อะเนาะ ก็อยาก จะมาขอคำแนะนำค่ะว่า เอ๊ะ ตรงเนี้ย เราควรจะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้บ้าง ทำให้ เอ่อ ล คุณภาพในการนอนของเราเนี่ย มันดีขึ้นน่ะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม เอาจริง ๆ มันก็คงต้องปรับเปลี่ยนแหละเนาะ พฤติกรรมการนอนเนี่ยเนาะ คือเป็นอย่าง งี้ คุณมันต้องไล่ย้อนกลับไปเรื่อย ๆ คุณว่า มันเป็นยังไงเนาะ คือ ก็ต้องดูก่อนว่า คุณนอนเมื่อไร? แล้วก่อนหน้าที่จะนอนเนี่ย อาจจะไปจนถึงตอนแบบช่วงบ่าย ๆ เนี่ย คุณมีพฤติกรรมอะไรลากมาบ้างงี้ดีกว่า พอจะบอกได้ไหมครับว่า ถ้าเกิด เอา เอาเป็นช่วงก่อนนอนก่อนก็ได้ คือก่อนนอนเนี่ย คุณมีการทำอะไรบ้างในช่วง 3 ชั่วโมงก่อนนอน แล้วก็โดยปกติจะเข้านอนเป็นเวลาประมาณกี่โมงครับผม?
อืม อืม โอ้ เออ